Ouais, c'est plutôt une sorte de discipline, parce que j'essaie d'avoir un niveau de maîtrise, heu enfin, après il faut savoir, quand on apprend une langue, peu importe la langue, heu, du moins avec le japonais, ou aussi le le chinois ou le coréen que j'apprends, ces langues-là mais je pense que pour les autres aussi, on ne pourra jamais avoir un niveau parfait. Donc déjà il faut so il faut se sortir de la tête exactement, il faut sortir ça de la tête, donc, heu, mais il faut y aller, heu, à son rythme, mais, heu, pourquoi pas aussi, selon ses objectifs. C'est selon l'objectif de chacun, heu, se garder une discipline, heu, quitte à faire même 15 ou, comme j'ai dit, 20 minutes, heu, c'est c'est pas longtemps, heu, de de manière régulière, heu, oui, pour moi, c'est c'est important de maintenir une certaine discipline et régularité et ça m'est déjà arrivé, oui, de de dire, heu: «Ah elle a é» ouais, ou j'arrive en fin de journée, je suis claqué, mais, heu, ouais, je me dis: «Allez hop, je vais peut-être pas faire les 40 minutes comme prévu, mais allez 15 minutes, même 10 minutes» hein, pour me remettre dans le bain, heu, ce que j'ai appris la veille.
D'accord. Oui, bien sûr, en étant pas natif, heu, mmh, d'accord. D'accord. Ouais. OK. Avoir vraiment pas envie? OK. Est-ce que tu essayes, par exemple, comme tu disais, heu, de de varier les supports? Est-ce que tu te dis: «Heu, bon voilà aujourd'hui, heu, j'ai pas du tout envie de faire, je sais pas, ma session de grammaire» ou je sais pas comment tu tu fonctionnes justement sur le contenu d'une séance? Mais, heu: «Bah, je vais essayer de regarder une série, par exemple, peut-être en japonais ou d'écouter des chansons comme ça, heu, moindre mal, je garde quand même mon oreille et heu, et c'est c'est c'est moins pénible pour moi?»
Mmh mh. Ouais, effectivement, c'est c'est un peu, heu, une méthode, heu, à la coule douce on va dire, mais, heu, ça marche.
Mmh, <laughs> je te dis pas de faire ça tous les jours, hein, mais est-ce que c'est tu tu as remarqué que, quand même, c'était mieux ça que rien, par exemple?
Exactement, c'est mieux que rien, tout à fait, oui, c'est mieux que rien, heu, surtout oui, si on regarde quelque chose, heu, sous-titré ou, heu, ou des textes, hein, heu, qu'on regarde les infos, par exemple, des des petites infos, heu, de ce qui se passe dans le pays même avec la langue native, heu, voilà, heu, si on est dans les transports en commun ou en salle d'attente, heu, chez le médecin, par exemple, on peut pas lancer ces applis ou quoi, mais on peut lire gr un petit article, hein, hein, un petit journal, heu, en japonais admettons, et puis après, heu, quand on vraiment on est a on a vraiment du mal, après il y a les systèmes de gamification. Donc, en gros, c'est un système qui consiste, heu ouais c'est on apprend et on reçoit des récompenses, heu, c'est-à-dire, heu, il y a des systèmes de classement, c'est un peu une compétition et heu ouais tu gagnes des bons points, heu, tu gagnes des des badges, tu gagnes des succès, des médailles et c'est c'est super bien ce système, parce que ça récompense ton apprentissage et c'est toujours, heu
OK. Mmh. Mmh. OK. D'accord. Comment ça fonctionne? D'accord. Tu gagnes des bons points, comme à l'école? OK. D'accord, donc c'est un peu comme, heu, célébrer des petites victoires, quoi, si heu, 1er niveau, heu, 2e niveau et cetera et t chez toi, tu as l'impression que ça fonctionne?
C'est ça. Exactement ça. Ouais, ça fonctionne chez moi et ça fonctionne, heu, chez chez tout le monde, hein. J'ai déjà eu des des bons retours, heu, chez certaines personnes qui apprenaient des langues et c'est c'est toujours un plaisir, c'est c'est même plutôt addictif, heu, c'est ce qui entraîne.
D'accord. Ouais, tu as toujours envie d'aller au niveau suivant et de te dire: «Allez, je me fais un petit badge aujourd'hui» heu et cetera?